Tolle Aktion, ne? Denn ich sehe manchmal so bedauerliche Situationen, äh, zum Beispiel immer wieder Mütter, die ihren Kinderwagen durch die Gegend schieben. Das Baby oder das Kleinkind sitzt da drin. Mama schiebt mit einer Hand den Wagen und im anderen guckt sie ins Handy, ne? Und dann denke ich: „Meine Güte, ja, das ist die Zeit zu 2“, hä? <laughs>
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ganz genau. Ne, da das geht dann wirklich den Kindern so, habe ich auch gelesen also, dass die Lehrer auch sagen, die Kinder kennen dann, wenn sie in die Schule kommen, ganz einfache Worte nicht mehr, wie zum Beispiel Hecke, weil früher sind die Mütter mit dem Kinderwagen vorbei und haben gesagt: „Guck mal, da ist 'n Vogel in der Hecke“, oder so. Da haben die Kinder das nebenbei gelernt und jetzt, äh, hören sie's also sie sie kriegen ja wirklich auch auch Worte nicht mehr mit und <chuckles> ja. Ja, ich habe auch gehört, also Tiere sind ja auch Familienmitglieder, gerade Hunde, die werden auch depressiv, wenn man beim Spaziergang sich nicht auf sie konzentriert, sondern auf sein Handy starrt, ja.
Mhm. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Na klar. <giggles> Ja, ich habe jetzt gerade meine 3- jährige Enkel fi Enkelin vom Kindergarten abgeholt, ähm, und, äh, die ist wirklich fit und die Eltern achten da auch sehr, sehr drauf, ähm, dass sie soziale Kontakte hat. Und, da hole ich sie ab und ich gehe so mit ihr, äh, die Straße lang und da hat sie mir 'n Hydranten erklärt. <chuckles> Stell dir das mal v <laughs> ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich sage: „Was macht denn der Hydrant?“ „Ja, wenn dann die Feuerwehr kommt, dann schließen sie Ihre Schläuche dran an.“ Habe ich gedacht: „Okay, Mädel, mit dir ist wirklich, alles in Ordnung.“ <laughs>
Mhm. Ja, super. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ja, ja, genau. Genau, das ist schön. Also, das das haben wir also in dem Alter auf jeden Fall auch noch versucht, den Kindern die Sachen so nahezubringen. Aber, ja wer weiß, vielleicht lernen andere über's Handy dann, weil wenn die Eltern in Ruhe essen wollen, wie die Hydranten funktionieren, weil ihnen das Handy vorgespielt wird. <laughs> Ah.
Ne? Ja. <chuckles> Ja, weil, Kinder sind doch so neugierig und das ist doch herrlich. Ja, ich liebe das, ne, wenn sie Fragen stellen ohne Ende und, äh aber okay, wir waren jetzt noch bei den Smartphones, ne, ähm, und dem Familienleben. Ähm, also wa wie alles, was der Mensch erfunden hat, sind Smartphones ja auch in sich 'ne tolle Sache, oder?
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, genau. Also, gerade wenn's so Situationen sind, ähm, wo das Kind dann mal eben anrufen kann, also, letzte Stunde Schule ausgefallen, kannst du mich abholen? Oder ja, auch mit dem Fahrrad kleiner Unfall gehabt <giggles> und jetzt Platten, kannst du mich aufsammeln oder so, ne? Dann ist es natürlich super, wenn die zu erreichen sind. Oder ja, auch mit den Hausaufgaben, wenn sie dann einfach mal bei Klassenkameraden nachfragen können: „Du, wie hast du das gelöst?“ und so, dass sie da, ja, ihre eigene Möglichkeit haben, Kontakte zu halten, dann ist es schon super. Aber ja, wie bei so vielen Sachen, zu viel ist dann auch zu viel des Guten.
Mhm. Ja. Ja. Ja, schön. Ja. Ja. Na klar. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm.